Mmm, awalnya sih iya, <chuckles> awalnya. Tapi s karena terlalu perfeksionis itu yang mungkin menimbulkan iya benar, bikin capek dan akunya sendiri malah jadi stress kan gitu. Nah, dari situlah yang aku ngulik kayak, kenapa ya aku jadi gampang capek, susah fokus kayak gitu. Jadi kayak yang di situ yang aku, eee, menilai diriku yang kayaknya harus dikurangin deh ini pelan-pelan. Karena itu tadi, ekspektasi terlalu tinggi, itu yang membuat aku yang jadi capek sendiri, gitu.
Iya. Heeh. Bikin capek sebenarnya tuh. Iya betul, betul. Mhm. Mhm. Mhm. Terlalu tinggi ya. Mhm, mhm mhm. Memang sih, eee, kurang bagus juga sih karena di dunia ini tidak ada yang sempurna kan. Karena, eee, perfeksionis yang terlalu tinggi itu jatuhnya nanti eee, amit-amit ya, bisa jadi kena anxiety karena, eee, ada rekan aku juga yang memang kena juga gitu awalnya dari perfeksionis. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu nih ya, eee, cara kamu untuk, eee, mengurangi stres ya, mengurangi stres apakah dengan jalan-jalan ke mall, atau ke cafe, atau healing ke mana, ke Papua, ke mana gitu? Eee, cara kamu gimana? <laughs> Heeh, escape ke mana gitu?
Betul. Mhm. Iya sih. Mhm. <chuckles> Jauh ya? <laughs> Ya, nah Oke, kalau buat aku sih kayak cukup ya untuk me time. Nggak harus liburan yang kayak tadi ke Papua terlalu jauh. <laughs> Eng <laughs> ya nggak harus ke pantai atau ya cukup kayak spa juga bisa gitu, ya kan. Kadang, eee, ya cukup 15 menit aja sih aku duduk, eee, minum teh, minum kopi gitu, santai, tanpa ada gangguan gitu. Itu menurut aku udah me time juga gitu. Eee, atau jalan sore nih sambil dengerin musik atau kadang, eee, kalau misalnya pulang kerja aku ngerasa, eee, aku fit untuk jalan, untuk jogging gitu, aku coba jogging sih gitu. Karena itu buat aku ril iya aku jadi lebih rileks. Jadi pulang kerja nih, pulang kerja aku, eee, balik dulu, beres-beres, selesai sholat biasanya sholat maghrib aku keluar nih untuk, eee, jogging jalan dan suasananya kan
Mhm. <chuckles> Siapa tau kamu ke Raja Ampat ya. <chuckles> Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Iya. Mhm. Oh gitu. Mhm. Iya. Heeh. Jogging apa jalan kaki?
Eee, jal jogging lah. kada ya kalau misalnya agak-agak capek ya jalan lah gitu ya. Nah itu
Jogging jogging. Berarti kalau jogging kamu pakai sepatu ya?
Jalan kaki juga pakai sepatu sih tetap aku, <laughs> heeh, nggak pakai sandal, tetap pakai sepatu gitu. Eee, terus
Mhm. Oh ya tetap ya. <chuckles> Iya sih iya sih. Iya iya. Mhm mhm, mmm, mhm.
Eee, suasana malam itu juga kan, eee, seru banget ya kalau untuk jalan sambil dengerin musik gitu, dan setelah pulang dari itu aku beres-beres, mandi, bersih-bersih, itu aku tidurnya juga lebih nyenyak sih. Iya gitu.
Iya sih. Mhm mhm. Nyenyak ya. Mhm, mhm mhm. Nah, kalau kamu lagi, eee, jalan-jalan gitu ya, eee, apa, untuk menghilangkan stress gitu ketika sesudah pulang kerja, habis sholat Maghrib, keluar jalan, itu kamu sendiri berarti?
Mhm.

Oke. Untungnya sih, untuk aku pribadi, untuk masalah itu, aku enggak bawa ce contoh, misalnya kalau ada masalah pekerjaan, nah aku enggak akan bawa masalah pekerjaannya ke temen. Begitupun ke keluarga gitu kan. Artinya, eee, aku masih bisa me-manage atau eee, meng-handle masalah aku ini, gitu. Jadi kalau misalnya aku butuh temen cerita tentang, eee, kerjaan aku yang begini begini segala macam. Aku akan cerita dengan temen yang memang mengerti pekerjaanku atau memang sahabat aku yang aku nggak perlu, eee, feedback, aku nggak perlu eee, apa, <sucks teeth> masukan gitu, aku butuh, eee, didengerin saja udah, gitu. Iya, gitu sih.
Mmm. Mmm. Mmm. Oh iya iya iya, mhm. Oh iya iya. Mhm. Mmm, masukan ya? Didengerin aja. <chuckles> Iya iya sih. Berarti selama ini kamu tipikal orang yang memang ini ya, eee, enggak terlalu ambil pusing berarti ya?
Iya, karena itu tadi. Menurut aku, se dengan se aku yang sebelumnya, yang terlalu memikirkan semuanya harus sesuai dengan ekspektasi aku, itu tuh sangat sangat membuat aku stres, melelahkan aku sekali, gitu. Jadi dari situlah, aku mulai untuk, eee, ada hal-hal yang memang harus aku abaikan, ada hal-hal yang memang <tsk> aku pertimbangkan, ada hal-hal yang memang harus aku pikirkan, gitu.
Mhm. Mhm, melelahkan iya? Mmm. Mhm. Iya sih, betul juga sih. Bener bener bener. Nah, eee, se berarti selama ini kamu enggak sampai ya, eee, stres sampai datang ke psikiater atau terapis kan? Aman berarti ya?
Alhamdulillah aman ya, enggak sampai situ. <laughs> Karena kalau sudah sampai situ, kayaknya aku serem juga ya, gitu. Jadi
<chuckles> Iya seram juga sih.
Jadi sebelum itu terjadi, aku sudah harus mengenal diriku, gitu. Jadi, kayak kemarin aku gampang capek, terus aku gampang. eee, apa, gagal fokus gitu ya. Nah di situ aku sudah nyari, apa yang terjadi sama diri aku, gitu. Nah di situ aku coba mulai-mulai mereda itu, gitu
Karena susah, mhm. Mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Berarti sudah

Kadang aku sendiri, kadang ada teman yang memang mau, eee, ikutan jalan juga. Iya karena kan ada nih yang "Aduh aku gendutan" segala macam. "Aku mau lah ikut olahraga" gini. "Iya sudah ayo" gitu. Yang mau join ya hayo, yang kalau enggak ada teman juga aku jalan saja sendiri, gitu. Karena aku butuh gitu, mhm.
Diajak, kayak mhm. Mhm. Mhm, mhm mhm. <chuckles> Jalan sendiri. Tapi enggak takut ada, apa, kejahatan-kejahatan di jalan itu, karena kan di kota besar ya?
Heeh. Kebetulan di daerah aku sih nggak yang, eee, serame itu ya. Artinya masih di dalam komplek, perumahannya masih bisa jalan yang, <sucks teeth> eee, aman sih, gitu. Mhm.
Mmm, masih bisa jalan, iya. Aman sih, iya. Maksudnya nggak nggak ke jalan-jalan yang besar seperti itu ya, berarti ya?
E iya, dan untuk lingkungan di sini juga masih terbilang aman sih nggak ada bukan nggak ada kejahatan ya, kejahatan ya tetap kita harus waspada, gitu ya. Tapi enggak ada yang ini sih, masih aman, lokasinya gitu.
Mhm. Mhm. Aman ya? Mhm mhm. Iya sih. Heeh heeh. Nah, kondisi kamu sekarang, eee, bekerja di Jakarta nih ya. Itu ditemani dengan keluarga, apa kamu sendiri aja? Misalkan ngerantau gitu?
Mhm. Iya. Aku kebetulan anak rantauan, <chuckles> jadi iya, eee, jadi mhm.
Oh gitu. Iya iya. Nah bukannya jauh dari keluarga itu bikin kamu gampang stres ya, karena kan jauh dari keluarga nih?
Nah, kalau misalnya aku butuh keluarga, aku pasti langsung telepon. <laughs> Kalau iya, jadi kalau anak rantau, ya, mau enggak mau telepon dong. Kalau pulang kan pasti harus nunggu libur yang memang, eee, lumayan banyak. Iya, yang agak panjang yang baru bisa kita pulang, eee, untuk ketemu keluarga gitu ya. Tapi kalau memang betul! <laughs> Jadi aku, eee, cara mengatasinya adalah telepon atau video call itu tiap hari sih.
<chuckles> Oh gitu. Agak panjang ya? Heeh. Hebat sih hebat sih. Apalagi perempuan gini, ngerantau ya? Iya terus terus? Mhm. Tiap hari itu rutin berarti hah?
Tiap hari iya, iya. Jadi walau cuma nanya lagi ngapain, sudah makan atau belum, sudah kadang kayak ngobrol yang <tsk> iya nanya keadaan saja udah, gitu. Cukup dengar suaranya, lihat orangnya sudah, gitu sih.
Oke. Oke. Yang penting tetap jaga hubungan ya?